अगर मैं बात करूँ अ, परिधान की अ, कि लोग जैसे कई कई कई जगह हम आधुनिक परिधान नहीं पहन सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि अ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अ, कहाँ पे क्या पहनना चाहिए आपको कहीं न कहीं पता होना चाहिए कि आपको ऐसे भी नहीं हो कि मंदिर में आप अ, वन पीस पहन के जा रहे हो या छ थोड़ी छोटी ड्रेसेस पहन के जा रहे हो या फिर ऐसे जा रहे हो कि भई अ, जैसे कोई हवन अ, किसी ने करा है और आपको इनवाइट करा है, आपको बुलाया गया है वहाँ पे और आप वैसे कपड़े पहन के जा रहे हो कि आप वन पीस पहन के चले गए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी जगह कहाँ पे क्या पहनना चाहिए, आपको इसका बोध होना चाहिए कहीं न कहीं। और अ, अगर आप जैसे मैं बात करूँ कि बिल्कुल अगर कोई अ, जैसे कोई आप किसी पार्टी में जा रहे हो, क्लबिंग करने जा रहे हो, तो आप बिल्कुल साड़ी पहन के ही चले गए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अगर ये ज जिस दिन पता चल जाएगा आपको कि हाँ, भई हमें कहाँ पे क्या पहनना चाहिए। आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आपकी अ, जैसे मैं अपने परिवार की बात करूँ तो, मेरे परिवार को कहीं न कहीं पता है कि ये अ, इसको पता है कि कहाँ कौन-सी अ, कपड़े पहनने चाहिए तो वो मुझे कभी टोकते भी नहीं है, कि ना उनको मेरे आधुनिक कपड़े पहनने से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, ये हर जगह जाएगी तो सही ही कपड़े पहन के जाएगी। तो मेरे घर में इतनी अ, कुछ रोक-टोक है नहीं इस चीज़ को लेके और मैं काफ़ी बेहद अ, खुश हूँ इस चीज़ से खुशी मिलती है, कि वो कहीं न कहीं समझते हैं इस चीज़ को कि आजकल जैसे अगर मैं वन पीस की बात करूँ तो वो भी अ, आ जैसे आपको अगर पसंद है तो पहन लेना चाहिए, कोई अ, उसमें दिक्कत है नहीं। हाँ, जब तक कि वो वल्गर ना हो, अश्लील ना लगे वो थोड़ी अ अ, अद अदब वाली होनी चाहिए और अच्छी अ, लगनी चाहिए जहाँ जहाँ पे आपको अ, लोग फालतू की नज़रों से ना देखे कहीं न कहीं तो वो जब चीज़ें आपको पता होती है तो आप पहन सकते हो कहीं भी। याह जी।
हुँ। हाँ, हाँ। वो तो ज़रूर। जी, जी। जी। जी, वेरी गु जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी, बिल जी, जी। जी। क्या बात है। बहुत बढ़िया, ब जी। हुँ। हाँ, वो तो है कंफर्टेबल हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हुँ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने क्योंकि फैमिली का सपोर्ट ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं फैमिली वाले कि वो चाहते हैं कि, हमारे घर में तो सिर्फ़ लड़कियाँ स सलवार-कमीज ही पहने इसके अलावा वो साड़ी भी प्रेफर नहीं करते पहनना तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। है ना? तो फिर वो ही है कि तो फिर उसी में वही है कि लड़कियाँ उनके खिलाफ भी हो जाती है अपने घरवालों के ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते फिर वही ज़्यादा लड़कियाँ मतलब उनके खिलाफ चली जाती हैं फैमिली वालों के। तो चलो वो बात अलग है। लेकिन अब देखिए अ, जैसे कुछ श्रोता जो हमें सुन रहे हैं तो, उ अगर वो कुछ मतलब उनको कोई सुझाव देना चाहें आप कि ब जो कुछ अपनी बॉडी शेमिंग से जूझ रहे हैं है ना? कुछ तो उनके लिए कुछ ऐसे तरीके बताइए कि मतलब उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे ये कपड़ों का उनका सेंस कैसा होना चाहिए? कैसे उनके कलर होने चाहिए कुछ बताना चाहेंगे?
जी, बिल्कुल।

अ, जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको जिसमें अच्छा महसूस हो, जिसमें आप आत्मविश्वास महसूस करें वैसे कपड़े पहनें जो आपको पसंद हों। क्योंकि लोग तो ओपिनियन देते रहेंगे अपने। लोगों का क्या है लोग तो आ-आ के बोलते रहेंगे कि आप इसमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। तो लोगों की मत सुनो आप जिसमें अच्छा महसूस करो हाँ, जब तक कि अ, थोड़े अश्लील कपड़े ना पहनें तो बेटर है। <chuckles> वैसे भी नहीं है कि कुछ भी पहनो। पर हाँ, अ अ, अच्छे कपड़े पहनो सुंदर पह कपड़े पहनो अ, बॉडी शेमिंग की आप जैसे बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अ, लोगों लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने दिमाग की और दिल की सुननी चाहिए और आप जिसमें आत्मविश्वासी महसूस करें स कर सके वो कपड़े पहनने चाहिए। जी।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जी। वो तो जी, जी, जी बढ़िया। हुँ। हुँ। जी, जी, जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अ, तो वैसे देखिए एक जैसे आपको मान लीजिए आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, है ना? तो अब मैं आपको कहूँ कि 1 पर्सन है जो मतलब फैटी है थोड़े। है ना? तो उनके ऊपर कैसे कपड़े जचेंगे ये आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपको बोले कि उन्हें डिज़ाइन करके दो कपड़े। तो कैसे आप उनको प्रेफर करे?
हुँ। हाँ। हाँ, तो मैं अ, थोड़ा अगर उन वैसे है तो मैं अ, चाहूँगी कहीं न कहीं कि उनको ढीले कपड़े अ, मैं पहनाऊँगी या फ़िर थोड़े अ, जैसे आजकल बेगी फिट्स कपड़े भी चलते हैं। तो वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं तो वो कपड़े हो सकते हैं। तो ऐसे कपड़े पहने तो भी अच्छे ही लगते हैं या फ़िर अगर अ, बट अगर मैं अ, अगर फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ और अगर मैं नॉर्मल डेज़ की बात करूँ। तो उनको जो चीज़ें पसंद हों, वो चीज़ें पहननी चाहिए बाकी लोगों की सोचे बिना। जी।
जी। हुँ। हाँ, हाँ। ये जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। हुँ, क्योंकि एक फैशन डिज़ाइनर का काम तो यही होता है ना कि सामने वाले को अच्छे से अच्छा दिखाना है कि जैसे मर्ज़ी। है ना? तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं मतलब अ, अच्छी रहती है और क्योंकि कपड़े ही आपका सबसे बड़ा मतलब अ अ, आत्मविश्वास बढ़ाने का साधन होते हैं। कहीं न कहीं पैसा बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं एक कॉन्फिडेंस लेवल जो जब आपका बढ़ता है तो आप अलग ही कुछ महसूस करते हो। है ना? तो चलिए, आज का जो ये वार्तालाप रहा कपड़ों को लेकर बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से आपने अपने जवाब दिए। अब इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद।

अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो मैं जगह के अकॉर्डिंग अ, मेरे कपड़े डिसाइड करती हूँ। जैसे अगर मैं मन मंदिर जा रही हूँ तो मेरे को सलवार सूट पहनना पसंद है, अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ जो कि अ, मेरे घरवालों की साइड से है कोई पार्टी बर्थडे पार्टी हो गई या जहाँ पे मेरे घर वाले भी आने वाले हैं तो मैं वहाँ पे साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। और पर मैं अगर, बात करूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी क्लब में जा रही हूँ, तो मैं अम्म, अ, वन पीस वग़ैरह पहनना पसंद करूँगी अ, जैसे अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो मैं जीन्स वग़ैरह पहनना पसंद करूँगी, तो मैं अ, जगह की माँग के के अनुसार कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो फिर ऐसे ही मैं कॉन्फिडेंस फील करती हूँ।
जी, जी, जी। जी, बहुत बढ़िया। हुँ। अच्छा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। <chuckles> क्या बात है! बहुत ब जी। जी, जी, जी। हाँ, माँग के जी, जी। जी, बहुत बढ़िया। और अ, कोई खास ब्रांड जिसके कपड़े आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, सबसे ज़्यादा मतलब आपका वार्डरोब उसी उन्ही कपड़ो से भरा हो, उन्ही ब्रांड के कपड़ो से भरा हो?
अ, जी अगर मैं बात करूँ, मुझे इतने महँगे कपड़े नहीं पसंद हैं। हाँ, बट मैं H&M, ZARA अ, अलग-अलग ब्रांड से कपड़े लेती हूँ। पर अ अगर मैं बात करूँ कि कपड़ों अगर आपको आत्मविश्वासी महसूस करना है तो कपड़ों के ब्रांड पे ना जाके अगर मैं आप अ, फिट पे ध्यान दें या फिर कलर्स पर ध्यान दें या फिर आपने अ, उनको कैसे कैरी कर रखा है आप उनको कैसे अ, खुद के ऊपर अ, स्टाइल करते हो वो सा सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि अ, इसके बजाए कि आप कौन-सी ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि आप अ, कपड़ों के फिट पे ध्यान दीजिए, रंग पे ध्यान दीजिए तो आप उससे ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करोगे। अ, तो मुझे अ, ये भी लगता है कि अ, महँगे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, जैसे काफ़ी लोग अ, ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल महँगे कपड़े पहन के आएँगे पर वो उनके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे होते, वो उनको सूट भी नहीं कर रहे होते। तो मैं <laughs> तो मैं अ, मैं मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि अ, वो बिल्कुल अच्छे नहीं वो क मतलब बिल्कुल आत्मविश्वासी नहीं है, वो शायद खुद में आत्मविश्वासी महसूस कर रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ।
अच्छा। जी, जी, जी बिल्कुल, हुँ, हुँ। जी। उम, जी। हुँ। हाँ, वो तो है। जी, जी, जी। हुँ। जी। हाँ, वो तो है। <sniffs> जी, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। हुँ, हाँ कोई बात नहीं, वो तो
पर मैं अ, लोगों को अ, जब देखत देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनके फेस पे ही एक अ, जैसे कोई अच्छा अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उनके अलग से ही आत्मविश्वास दिखता है और वो कपड़ों के पैसों की बात नहीं होती है वहाँ पे।
हुँ। जी। हुँ, वो तो है। जी बिल्कुल, बिल्कुल और आपका कोई फेवरेट रंग, है ना? अ, कपड़ो में जैसे लाइट हो गया, डार्क हो गया, वो इसमें आपका फेवरेट रंग कौन-सा रहता है कि जो आप ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं?